Как понимаешь, когда следует просить помощи?
О, в принципе, я достаточно быстро это поняла, потому что меня заставила жизнь.
Ага. Так, а что такого случилось? Что именно произошло, что, вот, ты это поняла, что всё, сама не вывожу, надо кого-то просить?
Н-да. Ну вообще в в моей жизни получилось так: у меня было много переездов. Много переездов, разные страны, разные языки, оформление документов. И вот, я помню кто-то С кем-то я учила язык, вроде, и мне кто-то дал вот такой простой св дельный совет, что если ты что-то не понимаешь, не стесняйся с переспросить и сказать, что ты не поняла
Ага. Так. Да. Мгм.
и, видимо, человек, кто дал совет, ну видимо он понял, что люди постсоветского пространства немножко а, ф как бы сказать, стесняются, или не хотят показать, что они глупые, не понимают. Они кивают, сказали: "Да, я понял", а на самом деле они не поняли. И, вот, э, мне это ч
Ну потому что это была своего рода, наверно, такая обязаловка, да? Всё быстренько понял, и пошёл заниматься своим, свободен. А здесь тебе всё-таки говорят о вещах, в которых нужно действительно разобраться детализировано, чтобы ничего не упустить.
Да. И тебе это нужно в принципе. Да, например если ты там что-то.
Да, это не та обязаловка, как к которой приучили постсоветских людей в школе: как послушал и свободен, иди дальше. Со всем согласился, иди делай свои дела, как считаешь нужным.
Н-да. И тут не понял- не стесняйся спросить, ам, понять. То то есть я так правильно понял, вот еще раз, то есть не надо, не надо бояться, стесняться, выр выглядеть глупо. И, ну, мне пришлось много раз переспрашивать, например, когда я оформляла документы. Когда оформляешь документы, они на одном языке. Если ты не понимаешь, иногда, да, мне пришлось: "Вот, не понимаю", спрашиваю у кого-нибудь, кто рядом со мной сидит. Ну в вот так, вот и в-вот.
Да, да. Мгм мгм. Так. М-да, да. Мгм. Да, бюрократия это серьёзно. Тут конечно очень важно переспрашивать и просить помощи разобраться, чтобы тебе действительно помогли во всём разобраться.
Да, да, там. Ну еще, в принципе, я думаю что женщинам как-то, ам. Женщинам, я думаю, легче, ам, м, показаться боль
А почему ты так думаешь, кстати?
Ну, вот, например, вот, у меня, вот, э, прим пример это, вот, я, например, плохо паркуюсь между машинами, особенно если узко. Вот мне не стыдно попросить, а: "П-помогите, помогите, покажите". Вот на прошлой неделе у меня так было. М, получается, я ну очень узко так зашла, пришлось выезжать. Я попросила женщину, она мне показала руками. То есть раньше мне было как-то: "Ой, ну не то". А тут я понимаю, ну, не так выйдешь, ты и себя поцарапаешь, и другую машину поцарапаешь, просто из-за своей стеснительности. А так, э.
Ага. Так. Мгм, мгм. Ага, ага. Да, вот кстати по поводу ответственности перед другими людьми тоже, в том числе. Ведь допустим даже когда ты боишься спросить помощи, вот в случае с парковкой, например, с парковкой очень хороший, ты же можешь и других людей поцарапать, и в общем-то им навредить, да. То есть действительно, лучше попросить помощи, чем пытаться справиться самой и не справиться.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, да. Да-да. И то есть, а, и я уже, в принципе, я так, я я при ну, я если я знаю, что уже сама тут никак не разрулю, и я лучше я попрошу помощи, и вот у меня тоже был 1 раз такой пример. Я вышла из квартиры, а
Ага. Так, расскажи.
захлопнулась дверь. А у меня не было ни ключа, и ни две и ни телефона. Вот так получилось. Чё-то с сквозняк
Ага. Ну, это действительно как без рук, вот что делать в такой ситуации?
Да. И я н это хорошо, что это оказалось это в многоквартирном доме, и я позвонила к соседке. То есть я особо еще не была с ней знакома вообще, просто: "Здрасте", "До свидания". Я позвонила. Мне повезло, она была дома. Э, вот она открыла мне дверь, и он я попросил: "Можно я от вас позвоню?" То есть, да Я вообще не знал, как действовать в этой ситуации.
Ага. Пе 1, что пришло в голову, да?
Да, можно я от вас звоню позвоню. Мне мне пришлось позвонить мужу. То есть она мне дала свой телефон, а, потом потом уже уже мне поз он сказал, что делать. Надо позвонить в страховую помощь, они вызовут э, эс техника, который откроет дверь. Ну, то есть надо было ждать. И где мне ждать? Я же не буду в коридоре стоять. Эта женщина, она меня мило пригласила. Я где-то там минут а, ну, где-то пришлось час сидеть ждать, пока придет техник и откроет тебе дверь.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ого, ну это долго, если стоять в коридоре, конечно, целый час.
Но но долго и иногда ты, бывает, если, например, на улице холодно Ну, то есть, вот мне повезло, и, в принципе И потом так оказалось, и самой этой женщине потом через какую-то через пару лет, э, пришлось ей Она у меня попросила помощь, у нее, наоборот, чё-то там с дверью случилось, а кто-то из детей сильно закрыл ключ, ключ сломался, и она осталась внутри закрытой. То есть, ну вот я 1 раз, эм
Так. Мгм, мгм. Зеркальная ситуация практически получилась, так скажем, ага.
Да-да, что-то такое. То есть, э, ну, в принципе, я я к этому готова. Если я кому-то помогаю, и может достать такой момент, что потом я буду, м, я должна буду помочь. И такое бывает тоже.
Мгм, мгм. А вот слушай, как от отличить просто усталость, да вот, просто нежелание думать? Вот есть же люди, которые там, грубо говоря, приходят и говорят: "Сделай это за меня, а я не знаю как". И ты понимаешь, что им просто даже лень разбираться, что они даже не пробовали. Вот как отличить вот эту вот, ну, действительно усталость, и когда человек не может, э, выбраться из ситуации, действительно там выпарковаться так, чтобы не навредить другим, или у него захлопнулась дверь, и ему никак позвонить, от банального нежелания с человека самому, допустим, разбираться в банковском приложении? Вот он к те приходит и говорит: "Слушай, вот помоги мне, я ничё не понимаю, чё тут делать".
М. М. Ну, хотя б надо постараться, э, хотя б хотя б понять, разобраться, что человеку надо. То есть, ну, хотя бы надо узнать, потому что, ну, вот иногда бывает так, бывает, и мне бывает такой случай, что, например, какие-нибудь иностранцы, а, вот женщина, вот д женщина из Китая. Ну, она не английском ничего не знает. И она вот вообще не знает, на какой автобус сесть. То есть, ну, понятно, человеку, ну, не понимает, и уж пытаешься как-то помочь, объяснить. А если это 2 раз Ну, если человек 1 раз тя попросил о помощи, ну, придется поначалу как-то объяснить, как-то помочь. Если это повторяется, то уж, конечно, нет. Ну, в вот в моем случае таких примеров не было. То есть чел человек попросил, ты ему помог. Ну, и и вот так вот. То есть как мог, ты как помог. Вот поскоку насколько тебе время позволяет.
Мгм, мгм. Так. Да, да. Так. Мгм, мгм. Ну и всё. А вот сама ты когда, э, уже понимаешь, что, допустим ну вот, гипотетически щас спрошу, не справляешься. Ты попробовала разобраться, что-то не получилось, допустим, с этим же банковским приложением в новой стране. Вот когда ты сама уже действительно пойдешь за помощью, когда ты сама понимаешь, что сама ты уже не справилась?
Мгм. Мгм, мгм. Ну, в принципе, я сама я копаюсь, у меня то, что говорить я копаюсь я копаюсь, что-то пытаюсь сделать. Потом где-то я
То есть ты до последнего будешь, да? Если ты вот упрешься, что это надо.
Ну как, допас до своих нервов, видимо. Ведь, ну, потом уже, когда вот я понимаю, я туплю
Ага, то есть у тебя есть вот вот этот вот, как это назвать, рубеж какой-то?
Вот пыта Да. Потом я чувствую, что начинаю нервничать. Ну, я пд я понимаю я понимаю, что я не специалист и в каких-то в вещах я не разбираюсь, но уж придется Да, придется кого-то попросить.
Ага, ага. Так.
Ну, стараюсь, обычно стараюсь, стараюсь как-то сама там крутить.
Мгм, мгм. До последнего стараешься сама!
Да, да, но когда я чувствую, я начинаю нервничать, и вот это мне не помогает. Да, у нужна помощь.
Мгм мгм. А вот к кому тебе легче обращаться за помощью всё-таки? К семье, к друзьям, может быть, к коллегам или сразу к профессионалам? Тоже же хороший вариант.
М. Ну, если какая-то бытовая ситуация, вот в которой человек обыкновенно может там ф ф помочь, то попрошу, ну уж кто будет, к кто из соседей. Есть какая-то тяжелая вещь, саж такой. Кто подв Да, там уже, там в выбирать-то не приходится. А профессиональная помощь- ну, это уже когда, ну вот, например, вот в ванне, что у нас там, чё-то потекло. Ну, там ясно, что там не муж, никто не может, туда уже нужен специалист, чтобы сделал 1 раз как следует, и ты потом не будешь, э не будешь переделывать, опять что-то там просить. То есть надо различать.
Кто под руку подвернется, в общем, да? Кран. Мгм. Так. Мгм, мгм. Мгм. Ну, профессиональная помощь- это же может быть и, допустим, совет психолога вместо с посиделок с подругой, да вот. Как ты прибегаешь к такого рода помощи?
Мгм. М, мгм. У меня, ну как, к психологам я не обращаюсь. Я обычно просто, если это какие-то меди медицинские специалисты, то есть я я не буду там жаловаться о проблемах там своим подругам, чё что у меня там болит, ну, что они там они могут? Они не они же не могут сделать диагностику.
Вот, кстати, да? Ну, народные советы и вот это вот: "Слушай, ну, у меня тоже такое было" ...я я привязала лист подорожника- помогло.
Да, но это как-то это да. Мгм. Хотя иногда вообще и вот так вот, и по жизни я я привыкла. Иногда надо, вот, слушать людей, вот, иногда может, раз, да, такой совет совет прийти, когда ты не жд как-то в да. То есть ты не ожидала, а он как-то раз- и сам пришел, и дельный совет. Неважно, это медицина, или это что-то связано с правом, или с кухней. Воспи
И выстрелить. Ага. Ага. Такой народная мудрость, да, подтвержденная многократным опытом.
Да, что-то такое иногда вылетает. И, м, вот я я в я в принципе из-за этого иногда вежливее, иногда слушаю. То есть, может, что-то, да
Ага, ага.
Ну, конечно, ни ни да, не не все, не эти бесконечные рассуждения, но иногда я для для добрососедских отношений, для вежливости я послушаю. Так у меня получается. Мгм.
Так, а как ты это решаешь, применять это или нет потом?
Ну, если я знаю, что дельный совет Что-то в прошлый раз, что ж там было такой совет, какой-то совет дельный. А, ну это был а, это было что-то опять-таки, вот медицинская помощь. Это уже был больше совет, к какому специалисту обратиться, то есть. Вот в этом плане, э, когда я выбираю какого-то специалиста, то есть, эм, иногда я людей поспрашиваю, кого я знаю: "Вот вы знаете, хороший специалист в этой области?" То есть, например, это какой-то, м, физиотерапевт. Вот.
Ага. Ага, ага. Слушай-ка
То есть их собственный опыт. Я не всегда доверяю вот этим "Гугл" отзывам, я не знаю этих людей. То есть люди, которые, ну, вот, у, действительно, была проблема, им помогло. Вот, в в этом случае я, да, я я п поспрашиваю, я так, вот, н могу несколько раз даже, то есть не сразу делаю выводы.
Мгм. Мгм. Да-да. А не бывало так, что вот по таким советам ты, в общем-то, получала, ну, неудачные, так скажем, услуги, или услуги, качество которых тебя не удовлетворяло? И как ты потом об этом говорила, и вообще говорила ли кому-то?
Ну, в принципе, я не говорю. Ну, в принципе, такого не было, что прям я разочаровалась с в специалисте. Или было что-то такое нейтральное: не плохо, не хорошо. Было такое. И, ну, я просто себе на галочку, на заметочку поставила, что надо всё-таки несколько мнений. Прежде чем к каком-то мнению приходить, надо несколько, вот так 5-10 человек, если позволяет круг общения такой. И тогда только.
Так. Мгм, мгм. Ага ага. Мгм. Понятно. А вот всё-таки что делать? Что ты лично делаешь для того, чтобы вот избежать вот этой вот неловкости, стеснения, страха показаться, может быть, слабой, неуверенной, и так далее? Вот как ты перешагиваешь это?
М. Мгм. Я думаю, я через это прошла уже, то есть <grunts> может быть, когда мне было 20 лет да, стеснялась, вот там вот не так. Вот щас уже мне, нет, я уже не в таком возрасте стесняться, то есть. Когда у тя, а, рядом маленькие дети, надо чё-то быстро решить, ты там уже не будешь думать: "Ой, как я покажусь!" То есть я думаю, я вот этот барьер, этот порог я пере через него переступила, то есть. Ну и конечно же помогает знание языка, вот. Если ты в какой-то стране, м, всё-таки надо знать язык, он он помогает тебе у увереннее ся чувствовать.
Ага, уже нету этого, да, уже нет этого барьера. Ага. Да, просто жить обычную бытовую жизнь, конечно.
Да, то есть вот, э, всё-таки надо, как говорится в народе, чтобы язык был подвешен. Правильно, неправильно говоришь, ну, вот объяснить, попросить, э, разобраться в чём-то.
Мгм, мгм.
То есть это уже с опытом с опытом жизни приходит.
Конечно конечно конечно. Язык- это очень важно, тут даже, э, никто н не сможет с этим поспорить. А бывают ли у тебя такие моменты, что ты боишься перегрузить людей? Думаешь: "Да ладно, там коллегу лучше не будут спрашивать, лучше еще там поразбираюсь"? Вот вот такие вот вещи.
Мгм. Мгм. У меня такое бывает больше к членам своей семьи. То есть если это моя мама или какие-то сёстры. Да, то есть, ну, я с ну, эт это какие-то если там глобальные вопросы. Я как-то тут особо не не не гружусь. Н не то что не гружусь, но не хочу. Я знаю, у людей, у них у них самих куча там проблем, работа и свои обязанности. Я тут еще буду что-то там еще просить и вешать на них. Иногда да, бывает. Вот недавно у меня была ситуация, я что-то попросила, а человек забыл. Я 2 раз напомнила, и человек до сих пор это не сделал, и я думаю: "Ладно, я уж не буду ждать". Вот так вот.
Вот, видишь! Всё-таки бывает! Мгм, мгм. Так. Ну и всё, уже не буду напоминать, потому что уж слишком упорно он забывает, да, наверное. Либо нет возможности, либо нет желания.
Да. Да, дж 2 раза спросила, всё ни И вот с чувством вот это чувство тоже со временем я с постепенно думаю привыкла к тому, там вот, ну, не обижаться, не обижа Ну, вот такие люди, ну и ладно, да, то есть, типа.
Мгм, мгм. Ну, значит, это так, и всё тут.
Да, то есть, ну, ф нельзя ж не невозможно ждать, что каждый раз люди будут делать, как вот ты хочешь, не ф не не бывает так, не всегда.
Да, и не всегда у людей есть время, возможность и желание, опять же. Тут еще, наверное, желание даже в первую очередь.
Да, да. Я думаю, желание, да, то есть. Ну, вот с этим надо это уже чувств уже боле это уже другая тема, это больше чувство обиды.
А, как ты не обижаешься в таком случае, да?
Ну, как сказать? Я не могу сказать, что я прям вот совсем я не обиделась, и все мне мне как-то ровно. Нет, у меня есть это чувство, но как-то я его стараюсь вот. Ну, вот такие люди, то есть я стараюсь себя, уже тут себя я как-то учу, не других.
Мгм. У удержать себя, да, от негативных эмоций, потому что, в общем-то, а то действительно тогда еще придется потом за помощью к психологу идти?
Да, да-да. Да. Ну, надеюсь надеюсь, до этого не дойдёт. Да.
<laughs> Себя до этого не доводить, конечно, лучше, тут абсолютно согласна. Ну что ж, спасибо тебе за твое мнение. Очень интересный рассказ. Было интересно тебя послушать.
Мгм. Мгм. Мне б тоже было интересно посоветовать своим опытом жизни в таких мелких вопросах. Спасибо тебе за классные вопросы! И ещё услышимся. Пока.
Да, да. Да, надеюсь, еще услышимся! Пока-пока.
Пока.